Sebenarnya sempet jadi content creator Kak, tapi sekarang udah nggak lagi, karena kayak, ya adalah, nanti coba aku ceritain kali ya. <chuckles> Oke, nah nah, jadi, itu sih, itu sama yang aku lakuin dari dulu, dari zaman aku sekolah, sampai sekarang itu adalah menulis Kak, gitu. Nah heeh nah jadi, untuk masalah nemuin gaya kreatif, itu memang proses ya Kak ya. Prosesnya itu dari apa, sebenarnya proses saya ini tuh, eee, berlangsung secara terus-menerus dalam artian memang bukan berarti aku kayak, menyari eee, mencari-cari gitu ya. Gaya kreatifku apa ya, harus aku cari. Nah gitu enggak, tapi, lebih kepada proses, Kak. Kayak contoh nih, ternyata, selama bertahun-tahun aku ada di bidang menulis gitu ya, aku tuh kan, kadang kalau nggak cerpen, puisi gitu ya. Nah, eee heeh, nah, itu tuh ternyata aku baru nemuin dan aku baru sadar, "oh ternyata aku tuh nyaman, eee, pada kayak bag apa ya, eee, style atau gaya penulisan tuh yang puitis, gitu, Kak. Baik itu cerpen, atau mungkin puisi itu sendiri, itu adalah gaya-gaya yang yang puitis, dan lebih ke kayak, mmm, menyentuh hati, gitu, Kak. Menyentuh hati itu dalam arti, entah itu yang yang kayak kalau orang bilang, galau, atau apa, gitu kan, yang dalem yang deep gitu. Nah itu itu adalah gayaku benar, bahkan ketika aku bikin konten gitu ya Kak, eee, video atau foto di media sosial, itu juga gaya itu lebih ke yang sinematik, yang puitis juga, kan kadang ada tuh aku selipin kata-kata, gitu kan. Nah itu gaya yang, sinematik, puitis, yang kayaknya tuh adem, tenang, yang lagu pemilihan lagunya kan juga juga berpengaruh ya Kak, nah itu lagunya tuh adalah lagu-lagu kalau Kakak tahu Lana Del Rey, gitu kan, nah iya
Wah. <laughs> Mhm. Boleh boleh boleh boleh, lanjut lanjut. Mhm oke. Oh, oke. Pasti. Mhm. Oke. Oh oke, mmm, paham. Hmm. Oke. <laughs> Oke oke oke. <chuckles> Oke oke, bermakna, gitu ya Kak, mhm. Mhm. Betul, mhm. Oh, tau tau, yang agak-agak centil gitu nggak sih, kadang ada galau-galaunya juga.
Iya galau-galau, tapi galau-galau estetik gitulah ya. Nah lebih ke heeh, lebih ke gaya-gaya kayak gitu Kak. Jadi memang, gaya-gaya memang, kayak elegan tapi elegannya itu adalah lebih ke apa ya, vibes-nya itu vibes yang menenangkan, yang yang orang introvert banget lah gitu ya Kak ya, <chuckles> gitu. Jadi bukan yang yang ceria, yang apa gitu, enggak, itu itu gayaku yang, ya ternyata dari berbagai proses yang aku lalui ini aku menemukan nih, "wah ini gayaku" gitu.
Hmm. Betul betul betul. Mmm, betul betul betul. <chuckles> Oke. Nah terus Kak, mmm, proses untuk menemukan gaya itu kalau Kakak tuh, awalnya memang mencari-cari, observasi dulu, atau memang, mmm, sengaja menemukannya dari proses itu sendiri nih, Kak?
Oke.

Iya, kalau aku kalau aku pribadi lebih ke fase originalitas tadi, kalau memang ada orang yang suka, ya udah, tapi ya udah bagus gitu ya, bersyukur. Tapi kalau memang orang nggak suka atau lama-lama bosen, ya udah juga, gitu. Makanya, sekarang kan, aku kan lebih suka untuk membagikan itu, kalau di Twitter itu kan ada namanya base gitu ya base yang khusus memang heeh, memang autobase kan yang kita bisa tuh untuk nge-share apa pun, gitu. Nah itu, aku, eee, waktu itu ada ya, tentang karya sastra sendiri tuh, autobase-nya, khusus karya sastra. Yaudah aku nge-share tuh. Eee, di situ ya ternyata banyak yang suka juga, jadi itu kan anonim ya Kak, e nggak ada orang yang tahu. Jadi, kayak lebih aman aja buat aku, itu pertama. Terus yang kedua, aku kan ada second account di di Instagram ya. Aku sering nge-share-nya di situ. Tapi second account-nya tuh bukan second account yang buat gaya curhat-curhat atau apa, itu gitu nggak. Tapi justru untuk, eee, yang, estetik-estetik gitu. Bahkan second account-ku entah kenapa aku ngelihatnya lebih estetik daripada first account aku, gitu. Heeh, karena
Mhm. Heeh. Betul betul base. Betul betul. Mhm. Betul betul. Mhm. <laughs> Heeh, oh. Yang ah, betul betul. <laughs> Lebih berkembang jangan-jangan Kak? he eh eh.
Iya sih Kak, eee, karena gini, first account itu tuh, kayak lebih profesional gitu lah aku liatnya. Jadi, kayak misal aku ada prestasi ya zaman dulu lah ya. Ya zaman sekarang juga sih, kayak orang bilang personal branding gitu kan, kalau ada prestasi, ada apa, nah, barulah, eee, di-upload, kita foto ke mana, gitu kan ya ,Kak. Tapi kalau justru yang bisa bikin aku jadi diri sendiri adalah di second account-ku, tapi, diri sendiri itu dalam arti untuk nge-share karya ya, nah gitu, Kak.
Oh, oke oke. Oke. Oke. Oh. Betul betul. Tapi di second account, mmm, terbuka untuk semua orang Kak, nggak di-private kan?
Nah, sebenarnya, awalnya itu terbuka, Kak. Bahkan bertahun-tahun tuh selalu terbuka tuh. Udah kayak 5 tahun ya itu, selalu terbuka terus. Tapi, karena kemarin lagi ada masalah aja Kak gitu. Masalahnya adalah, ya ada lah, gitu kan, ada masalah, terus pada akhirnya aku private, gitu. Karena ada satu dan lain hal, gitu. Padahal sebenarnya nggak mau tuh aku private Kak, karena lumayan ada yang yang pernah sempet ini juga, viral juga gitu. Kenapa?
Oke. Eee, oke. Mhm. Heeh. Oke. Suka, e Oh, pernah views-nya banyak gitu ya, Kak?
Iya Reels-nya, waktu itu. Heeh.
Oke oke Reels-nya banyak gitu. Oke oke, paham banget. Nah Kak, aku mau tanya kan, tadi kan Kakak ternyata banyak yang proses kreatif yang ya telah Kakak jalani lah dalam, eee, menciptakan suatu karya, atau konten tadi. Nah kalau Kakak, mmm, pada proses kreatif itu kan, tentunya diikuti oleh tulisan-tulisan ya Kak tadi karena kebanyakan tulisan nih kan yang Kakak, mmm, proses. Nah itu Kak, kalau Kakak lagi menciptakan suatu karya itu seked mmm, lebih spontan, atau memang butuh perencanaan kayak, "Aduh mau ke pantai ini, ih aduh mau ke tempat ini," biar biar kelihatan, eee, biar dapat e apa, inspirasi, kalau Kakak tipe yang mana tuh Kak sebenarnya?
Iya. Mhm. Iya. Betul. <chuckles>